طبعًا أنت عارف، إن العالم انفتح بشكل كبير جدًا. وبقى في شُغلانات كتيرة، وشُغلانات جديدة كل يوم، سواء بقى Online أو آآ حضوري، أنت بتروحها بنفسك، مكاتب والكلام ده. آآ مُمكن تقول لي أنت إيه فكرِتَك أو إزاي وسط الشُغلانات الكتيرة دي كلّها، تقدر تختار شُغل، تكون أنت عايزه، وفي نفس الوقت تحافظ فيه عن الشُغل اللي أنت عايز تعمله، والمُرتّب اللي أنت عايز تاخده؟
بُصّ هاقول لَك، أنا دايمًا باروح ناحية إيه، ناحية ال يعني أنا فاكر في بداية حياتي خالص، يعني ساعة لمّا كُنت ابتديت بقى شغل بجد وكده، كُنت اخترت الشغل اللي هو، اللي أنا ب رايح للشغف بتاعي، بعيد عن ال المُرَ بس هو يعني هو المُرتّب كان كان كويس يعني. ه هو كان كده، كده كان عمل حُر كان Freelance فأنا كُنت شايف إن دي حاجة، مُجْزِية جدًا بالنسبة لي، ولكن كانت في حاجة دايمًا، أنا عايز أعملها آآ بعيدًا عن اللي هو ب الشغف بقى والشغل ي خلّيني أحكي لَك قِصة من الأول، أنا كُنت عايز أبقى أأ آه
اهم. تمام. تمام. اهم. اهم. يا يا ريت تحكي لي آه، يا ريت، تحكي لي القصة من الأول. إيه الحاجة اللي أنت عايز تتكلم عنها دي، أنت شدّيتني جدًا بصراحة؟
بُصّ اللي هو أنا كنت في الأوّل كنت عايز أبقى يوتيوبر، آآ، وح حاولت جامد في الموضوع ده، ومش عارف إيه وكده، بس ما ما آآ، ما مشيتش معايا، بس بسبب اليوتيوب اتعلمت skill بتاعة الvideo editing، والتعديل الڤيديوهات ومش عارف إيه وكده، فاشتغلت بيها بقى إيه اللي هو المجال بتاعي في الFreelance اللي هو المجال ده، قعدت في 8 سنين.
امم، جميل. تمام. جميل جدًا. إيه اللي وقفك ساعتها في اليوتيوب، يعني إيه اللي منعك إنك تكمل؟
والله كان ح خطوا حاجات كتير كنت عملتها غلط ساعتها، آآ، خطوات كتير كنت كنت لسّه صغيّر خالص، كنت اللي هو ك أنا باكلمك من 11 12 سنة، فاللي هو كانت امم، ف حاجات كتير غلط عملتها، اللي هو ما بانزّلش باستمرار، بانزّل ڤيديوهات شكلها وحِش مش عارف ما بافهمش الإحصائيات بتاعة اليوتيوب وكده، مش باعرف أسوّق لنفسي كويّس، حاجات كتير أوي، آآ، ف
امم. اهم. آه يعني حاجات عملتها غلط ب يعني بسبب أو بحكم إنّك مش عندك خبرة، أو ما فيش حد ساعدك.
بالضبط كده آه، واللي هو ما جتش معايا ضربة الحظ اللي هو يعني، أو توفيق ربنا، اللي هو في ناس بتغلط الغلطات دي عادي، بس ربنا بيوفقها اللي هي إيه بتمشي معاهم، أنا ما بس اللي هو أنا اتوفقت في حاجة تانية، اللي هو أنا اتعلمت حاجة، ومشِّت معايا بقى في حتّة ال الشغل دوّة، ف
صحيح. آه، بالنسبة لك يعني أوّل خطوة يعني.
آه دي كانت أول خطوة، واللي هو خلاص بقى أنا م ابتديت هو ده بقى المجال بتاعي ومش عارف إيه وكده، وهو ده اللي أنا باخد منه آآ، دخل ثابت كُلّ شهر أو كده، فبس أنا دايمًا ح ال فكرة اليوتيوب كانت بتطاردني، وإن أنا عايز عايز أرجع تاني لأنه هو ده الشغف بتاعي، هو ده الحاجة اللي أنا عايز أعملها، فكنت ارجع أكمِّل تاني فيه، والاقي نَفسي اللي هو مش ع ومش عارف أوازن بينه وبين الشغل اللي بيجيب لي فلوس، ما أنا مش عارف أكمِّل في اليوتيوب، ولا هادِّي له طاقة كبيرة، ولا عارف اللي هو إيه أ أ أ أسيب الشغل اللي معايا والclients اللي معايا، اللي هو العملا يعني اللي معايا هاضيّعهم لو أنا رفضت الشغل وكده ومش عارف إيه، وقاعدة العملا اللي بنيتها دي كده ما ينفعش ر لو رفضت شغل خلاص العميل راح وهيشوف حد تاني يشتغل له.
اهم. اهم. آه. جميل جدًا. اهم. اهم. آه س فعلًا امم، أيوه يعني أنت دلوقتي يعني كنت في لحظة فراق، أو في لحظة صراع ما بين شغفك وما بين الفلوس اللي أنت عملتها من مجال تاني. آآ، طيب قُل لي بقى ساعتها يعني هل أنت اخترت شغفك، ومشيت في طريق اليوتيوب بقى ورجعت تعمل فيديوهات يوتيوب تاني، والّا كمّلت في مجال ال العمل الحر اللي على النت؟
ف بُصّ هاقول لك، في اللي هم إحنا بنتكلم في سنين، يعني مثلًا ف في 8 سنين حرفيًا أنا باحاول في الحوار دوّة، اللي هو أنا ه مفروض أعمل كذا والّا أعمل كذا، المفروض أعمل كذا والّا أعمل كذا، كُلّ مَرّة ال آه، فاللي هو كُلّ مَرّة أ أعمل في اليوتيوب آآ، يع أ أعمل مبلغ بالبلدي كده أعمل مبلغ من الشغل بتاعي، واوقّف، واروح أ أ أعمل لي كام ڤيديو يوتيوب كده بتاع شهر شهرين كده والّا حاجة، ومع شويّة مرقعة ومش عارف إيه، وبعد كده ال ييجي لي شغل تاني، أو أبقى عايز الفلوس قرّبت تخلص وكده، فاقول خلاص أنا هاوقّف يوتيوب دلوقتي، وارجع أكمِّل في الشغل بتاعي، وبعد كده طول ما أنا عم
8 سنين؟! تمام. اهم. شكلك خبرة في الموضوع دوّة، طب معلش أنا عندي سؤال كده يعني، وهنرجع تاني للنقطة دي تاني، بخصوص اليوتيوب آآ، هل ه هو فعلًا مُربِح، أو الفلوس بتيجي منه إزاي؟ لأن في ناس كتيرة تقول لك إن إن الفلوس مش بتيجي من اليوتيوب بالساهل، طب يعني ممكن تعرّفني يعني الخُطوات، أو آآ، تعرّفني الموضوع بشكل عام مش أكتر يعني؟ بدون تفاصيل.
م ماشي. ماشي ما أ ما هو أنا ممكن أحرق لك الموضوع دلوقتي، أنا دلوقتي أنا كمِّلت في اليوتيوب، واللي هو جبت منه فلوس إلى حدٍ ما الدنيا ابتدت تمشي معايا خطوة بخطوة، بس، ففهمت الدنيا شوية يعني، هو الفلوس بتيجي من اليوتيوب من مشاهدة الفيديوهات، بس اليوتيوب يعني إيه صعب أوي يعني، ال السلِّمة بتاعته صعبة إن حد ي ينجح فيها أو كده لو مش هيعمل يعني إيه اللي هو الحاجات ال آآ، ال ال اللي هي فيديوهات بقى أم عمر ومش أم عمر والكلام دوّة، دي دي دول اللي بيجيبوا مشاهدات جامدة، بس ال لو حد عايز يعمل محتوى يعني وكده فالمنافسة فيه بتبقى صعبة أوي، ف فأنا كم أنا كمِّلت فيه يعني، لو أنا حرقت لك بقى القصة بتاعتي أنا كمِّلت فيه ولسه منزل فيديو من ساعة مثلًا، <chuckles> فاللي هو إيه آآ، بس لمّا هارجع بقى للحاجة تانية أنا كنت دايمًا في الصراع ده اللي هو طيب أنا أنا عايز ال أنا عايز الموضوع ده عشان شايف إن الموضوع ده أنا باحبه و وهو ده اللي ه هيحقق لي الاستقرار المادي اللي أنا عايزه، أنا شايف إن اليوتيوب ده أكبر استثمار ممكن أعمله في حياتي، اللي هو أنا بانزّل فيد
اهم. اهم. اهم. آه. اهم. جميل جدًا. بس أنت شايف إن هو استثمار، بس يعني مش معاك منه حاجة ملموسة، بس أنت معاك حاجة ملموسة من من الجانب التاني اللي هو الشغل الأونلاين.
ب بالضبط كده. اللي هو هو أنا محتاج أحُط فيه مجهود، و واضحّي بوقت مثلًا الوقت ده المفروض أنا هاحُطه في الشغل عشان يجيب لي فلوس، و والمفروض بقى أسيب كل دوّة وأفضل بقى مركّز في حاجة لسّه مش هتجيب لي حاجة ملموسة وبنتكلّم في ال أ على الأقل 5، 6 شهور المفروض أفضل عمّال أحُط مجهود وأنا مش شايف منّه حاجة، عمّال أحُط مجهود وأنا مش شايف منّه حاجة. فالموضوع كان مُرهق أوي، أوي، أوي بالنسبة لي، و وما قدرتش أكمّل فيه مثلًا يعني بتاع 5، 6 مرّات كل شوية اللي هو 5، 6 مرّات يعني مثلًا 5، 6 سنين. اللي هو كل شوية عمّال أ أ أكمّل شوية وبعد كده أوقّف، وأرجع أركّز في شغلي. وطول ما أنا مركّز في شغلي برضه أنا مش مرتاح. اللي هو إيه، أنا اش في حاجة في دماغي كده اللي هو أنت في حاجة أنت سايبها، أنت سايب ال الحاجة اللي أنت عايز تعملها أصلًا. اللي هو أنت مف أنت مهما وصلت في شغل مهما وصلت في شغلي لأ، أنت مش ده مش أنا كنت دايمًا شايف إن شُغلي ده ح حتى كنت شايف إن هو مش هو ده المستقبل اللي أنا عايز أكمّل بيه. اللي هو حتىّ لو هنتكلّم بجد العمل الحُر
إمم. إمم. إمم. أيوه فاهمك. اهم. مش ده اللي أنت عايزه، أنت عايز حاجة تانية آه. طب قُل لي قُل لي طيب بعد الصراع الشديد ده كُلّه ما بين رغباتك وما بين ال ال رغبتك في تحقيق مادّيات كتيرة، وصلت لإيه في الآخر؟ أو يعني إيه ال إيه الطريق الصح اللي أنت اخترته؟
هو لسّه يعني هو لسّه الملامح ما بانتش برضو لحد دلوقتي، بس اللي هو الطريق اللي أنا ماشي عليه دلوقتي اللي هو أنا ماشي في الاتنين، اللي هو هو عشان خلِّ بالك أنا أنا اليوتيوب بالنسبة لي اللي هو استثمار جامد أوي، وهو ده اللي هيجيب لي الرا الراتب الشهري كُلّ شهر الثابت اللي أنا عايزه، اللي هو غير مثلًا ال العمل الحُر اللي هو شهر آه، وشهر لأ، بس لمّا باجي أبصّ لها مثلًا كسَنَة كاملة بالاقي الدنيا مضبوطة، بس اليوتيو
امم. تمام. طب إزاي طيب اليوتيوب هيجيب لك دخل ثابت شهريًا، وأنت قايل لي من شوية إن اليوتيوب بيعتمد على المشاهدات؟ ما ممكن مثلًا الشهر دوّة ييجي لك مثلًا 2.000.000 مشاهدة، 3.000.000 مشاهدة، الشهر الجي الجاي ييجي لك 1.000.000 واحد بس، إزاي هي هيدخَّل لك يعني دخل ثابت؟
امم. هي ليها حِسْبة تانية، أنت بتحسب مثلًا الأ أقل حاجة مثلًا ممكن هتيجي لك، فأقل حاجة دي أنا هابقى مبسوط بيها وهتحطني في حتة تانية أصلًا، اللي هو أنا مثلًا ال هنقول مثلًا راتب أنا عايزه مثلًا اللي هو 50 ألف أو 60 ألف في الشهر، دي ممكن تتحقق بشوية مجهود س بسيط صغيّر و آآ، حاجة تانية مثلًا اللي هو بتيجي بقى فلوس تانية مثلًا لو أنا كَوِّنت قاعدة جماهيرية كبيرة، فبيبتدي ييجي لي مُعْلِنين ومش عارف إيه، وما بيبقاش يوتيوب بس بقى ساعتها، بيبقى يوتيوب وانستجرام وتيك توك وفيسبوك، فاللي هو بتبقى فيه خم خم خمس، 6 منصات لوحدهم، كُلّ واحدة ليها الخوارزميّات بتاعتها اللي هي بتختار أنت هتطَلّع فيديوهاتك إمتى وكده، وكمان مع الخبرة الواحد بيبتدي يعرف إن هو امم؟
اهم. اهم. امم. اهم. آه، فأنت بتكون فاهم الكلام ده. فأنت بتكون فاهم بقى ال الخَبَايا ديَّة فبتتعامل بيها.
آه وكمان اللي هو أنا وقعت القناة بتاعتي شخصيًا أنا وقعتها بتاع ك ك كذا مرّة لمّا باسيبها وب بارجع لها تاني فهي بتموت، فبارجع أحاول أقومها تاني من أوّل وجديد وعلى رجلها فآآ و فأب أنا بقى عندي خبرة شويّة اللي هو إزاي أعرف أختار المحتوى وأختار نوع الڤيديو ونوع مش عارف إيه، فاللي هو بقيت إيه بقيت عندي خبرة شويّة في موضوع السوشيال ميديا ده كمان ف
اهم. أها. اهم. جميل جدًا.
فها هي دي هي دي دايمًا الحاجة بالنسبة لي ولحد دلوقتي، يعني أنا باقول لك أنا دلوقتي لسّه بس دلوقتي أنا ماشي على خُطى ثابتة اللي هو إيه، ماشي في الاتنين، ماشي في شغلي اللي هو ده اللي هيجيب لي فلوس، بس مش هو ده المرتب مثلًا مش ده اللي مثلًا اللي هيجيب لي المرتب الثابت اللي أنا عايزه كل شهر، بحيث إن أنا أبقى مأمن نفسي، لكن الYouTube هو اللى باكمل فيه علشان أنا شايف ده هو ده المستقبل بقى بتاعي.
أها. جميل جدًا. جميل. تمام. جميل جدًا، آآ طيّب يعني أ أنا دلوقتي اللي فهمته منّك إن راحتك النفسيّة بتكون في الحاجة اللي أنتَ عندك شغف ليها، اللي هو اليوتيوب مش الشغل التاني الأونلاين، رغم إن الشغل الأونلاين بيوفر لك فلوس زي ما أنتَ قلت ودي حاجة كويّسة جدًا. بس راحتك النفسيّة أكيد موجودة في الحاجة اللي أنتَ بتحبها. طيّب آآ سؤالي بقى هنا إيه الأفضل بالنسبة لك الفلوس، والّا الراحة النفسيّة؟ يعني مثلًا أنت دلوقتي في ال فرضًا فرضًا إن اليوتيوب هو راحتك النفسيّة بس بيجيب لك فلوس أقل بس أنت عندك التزامات خد بالك، يعني عندك زوجة، عندك أهل، عندك أولاد وأطفال والكلام ده وفلوس مدارس والكلام ده كلّه، وفي الناحية التانية عندك شغل تاني مش موجود فيه راحتك النفسيّة، بس بيجيب لك فلوس تغطي كل احتياجاتك، أنت في الحالة دي هتتصرف إزاي؟
هو أنا فيها Already أنا بقى خلاص بقى عندي التزامات كبيرة أوي، بسبب إن أنا داخل على مرحلة جواز وكده ومش عارف إيه، فأقساط وجمعيّات وتشطيبات وكدة، ف آآ، ب يعني دايمًا، دايمًا يعني مش هاكدب عليك، لو هاختار حاجة من الاتنين في الفترة اللي أنا فيها دلوقتي طبعًا هاختار الشُّغل، اللي هو اللي آآ اللي هيجيب لي فلوس، يعني اليوتيوب مش هياكلن آه. يعني لازم، لازم طالما طالما دخلت في مرحلة الالتزامات دي والدُّيون والإقساط وكدة، لازم، لازم هاختار الشُّغل في الوقت ده، بس اللي هو ف ف ف هاجي على نفسي مثلًا، لو أنا مثلًا باشتغل 8 ساعات، هاخلِّيها ت 10 ساعات، والساعتين دول أخلّيها ديل يوتيوب، بسبب اليوتيوب بس هو مش شغف بس خلِّ بالك، هو بالنسبة لي اللي هو هو ده الحاجة اللي أنا أ هو ده اللي هيحقّق لي ال ال الاستقرار المادي ب ب بوجهة نظري، يعني في ناس هت تقول لي لأ، ده مش اس
جميل. علشان التزاماتك طبعًا، أيوه. اهم. اهم. اهم. صحيح. آه، مُستقبلًا يعني بتفكّر للمستقبل يعني، هو ده حلمك ال اللي أنتَ عايز تبنيه.
بالضبط، يعني مثلًا واحد عايز يفتح مشروع، عشان ي يحقّق له الاستقرار المادي بتاعه، فيدخُل له مثلًا X كُلّ شهر، أنا شايف إن اليوتيوب دوّه، هو اللي هيدخل لي الX بتاعي كُلّ شهر، اللي هو الحلم اللي أنا عايز أعمله.
جميل جدًا، طيّب آآ، خلّيني أسألك سؤال برضو ضمن الموضوع دَوَّة. فرضًا إن أنتَ خلاص جِبت قناة الYouTube بتاعتك، وفيها مُرتب أو بتاخد منها مَثلًا آآ، فليكن سين آآ، فلوس، وعاجبك الموضوع. بس حد عرض عليك شغلانة تانية، عايز أقول لك إن السين دِيَّة 10 سين، يعني قد الYouTube 10 مرّات، قال لك: "بس بشرط إنّك تسيب قناة الYouTube بتاعتك، وتشتغل معايا."، هتعمل إيه في الحالة دي؟
نعم. هو– هي– هي حصلت لي يعني حصلت لي فترة م من قريب كده، اللي هو أنا كنت مقدم على شغ– شغل، والشغل ده كان 6 شهور، يعني كانت العقد مدته 6 شهور، وال6 شهور ده يعني أ أ مش ه حرفيًا مش هيكون عندي أي وقت إن أنا أعمل أي حاجة غيره. هُم مش هُم ما قالوليش بالمعنى الحرفي أنتَ ما تعملش أي حاجة تانية، بس هو هو الشغل بجد اللي هو
اهم. تمام. تمام. هو الشغل كده، أنتَ اللي فهمته. آه.
آه. والسين دي مش 10 سين، هي 30 سي 30، 40، 50 سين. ف فاللي هو أنا كنت اللي هو بيني وبين نفسي طب أنا أ عايز أتقبل في البتاعة دي والّا لأ؟ ما هو أنا لو اتقبلت فيها، أنا مش هاعمل حاجة غيرها، مش هاعرف بقىى أ أ أ أشوف الYouTube، والّا أشوف الحاجات التانية اللي أنا باحب أعملها، والّا مش عارف إيه. طيّب ما آآ
إمم، ما شاء الله. إمم. تمام. طب ما أنتَ قلتَ لي 6 شهور بس، وبعد كده ممكن ترجع.
ما هو بس ما خلي بالك بقى أنا جاي منين؟ أنا جاي من كل شوية اللي أنا باوقف 6 شهور، كل شوية باوقف 6 شهور وأرجع أبدأ من أول وجديد، 6 شهور وأرجع أبدأ من أول وجديد. فأنا خلاص مش عايز أوقف ال6 شهور دي.
آه، يعني 6 شهور شغل تقصد، صح؟
ف ا 6 شهور شغل آه، بس اللي هو أنا باقول لك اللي أنا قبل كده كنت دايمًا باجي أوقّف في الYouTube، عشان أكمل في الشغل بتاعي، وبعد كده أرجع بعد 6 شهور والّا سنة أرجع أقوّم القناة بتاعتي من أول وجديد. فالإحساس إن أنا كل شوية بابدأ من الصفر ده بقى ابتدى يخنقني، اللي هو مش كل شوية أنا عايز ل عايز خلاص بقى، اللي هو عارف كمان كنت كل شوية بافكر ده أنا لو ما وقفتش قبل كده وفضلت مكمّل مثلًا من سنة وعلى الاستمرار كان حلّي دلوقتي وصلت للي أنا عايزه. بس بسبب إن أنا وق و وقفت فاللي هو لسه هابدأ من أول وجديد. فالإحساس ده كان ابتدى يخنقني، فاللي هو بيني وب بيني وبين نفسي كده أنا ما كنتش عارف أنا عايز الشغل ده أصلًا والّا لأ. بس هي جت يعني من عند ربنا يعني اللي هي إيه، هي حصل حاجة ساعتها في الشركة كده عملوا آآ، restructure كده، واللي هو الدنيا باظت أصلًا وما جاليش أصلًا العقد ده.
تمام. اهم. جميل. اهم. جميل. أها، تمام. آآ، تمام جدًا. طيب، دلوقتي أنا آخر سؤال عايز أسأله لك يعني، دلوقتي لو تنصح إيه مثلًا لو في حد آمم، يعني في نقطة أو في طريق أو مفترق طريق واخد بالك، لسه بادئ حياته يعني، ويدوّر على شغفه والّا يدوّر على الفلوس؟
امم. يدوّر على شغفه والّا يدّور على الفلوس؟ هو يحاول يعمل ي يحاول يعمل الاتنين، اللي هو يعني و ولا ولا يجري ورا الفلوس خالص بس بس هو لازم يكون شغفه ده هيجيب له فلوس. يعني أنا باكون شايف من وجهة نظري أنا أنا من الناس اللي ما بتح تحبّش تجمّل تجمّل الكلام. لأ، أنا الفلوس أهم حاجة فلازم يكون الشغف ده بتاعك هيكافأك في الآخر اللي هو هيديك فلوس كتير أوي. فلو هو هيعمل كده ماشي أنت اشتغل الشغلانة دي، بس حاول تجري ورا شغفك عشان هو ده اللي هيس هيوصّلك للحاجة اللي أنت عايزها في الآخر يعني اعمل الاتنين.
اهم. ما دي الفكرة، آه. جميل. اهم. هو اللي هيوصلك فعلًا، آه. جميل جدًا. طيب، آآ، بصراحة أنا استفدت جدًا من كلامك، واستمتعت جدًا جدًا يعني على حوار ال ال الحياة العملية دِيّة، وأتمنى يعني إن إحنا نكمل كلامنا قريّب، وشكرًا جدًا لوقتك.
بإذن الله، والله شكرًا جدًا.